Wow. Also ich würde, sagen wahrscheinlich so schon also nicht Tassen, Becher muss ich sagen, großer Becher. Hm, wahrscheinlich so 2 Becher Kaffee und 2 Becher Grünen Tee so. Ja.
<laughs> Becher, okay. Wow, das ist sehr beachtlich. Okay. Mhm.
<laughs>
Okay. Und das war schon immer so? Oder kam das dann erst so mit der Homeoffice-Zeit? Oder wie war das damals dein dein Arbeitgeber dann aufgenommen? Viele de sagen ja dann auch, oh, das ist nur so 'n so 'n Kaffeetrinker, der arbeitet gar nicht.
<laughs> Ja, also meinem funktionalen Homeoffice, um um das ja eigentlich so ging, hat das total gut getan und auch, äh, meiner Produktivität, weil, äh, der Kaffee und der Tee, die steigern so meinen Antrieb, hm, aber tatsächlich um <laughs> um deine Frage zu beantworten. Unser Arbeitgeber, als ich noch nicht im Home äh, Office war, der hat tatsächlich mal so spaßeshalber, äh, unseren Kaffee und Tee Verbrauch so gemessen. <laughs> Wir mussten da so kleine St Steck Steckbriefe machen, so Mitarbeiter A trinkt 3 Tassen Kaffee am Tag und Mitarbeiter B trinkt 5 Tassen Kaffee am Tag. <laughs> Es war so
Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Verstehe. Mhm. Mhm. Ja. Ja. Mhm. Okay. <giggles> Ja. Das ist ja sehr speziell. Mhm. Ja, ist es nicht ist es nicht zu viel ja, ähm, ja, ist es nicht zu persönlich da, dass man da so was, äh, aufzeichnet?
<giggles> äh, das war so als kleiner Joke gemeint in der in der Kaffee in der Kaffeeküche. Gena genau wie 'n Auto irgendwie x Liter verbraucht auf 100 Kilometer, war dann halt, äh der der Mitarbeiter verbraucht halt 3, 3 Tassen Kaffee und und 1 Flasche Selter oder so. <chuckles>
Al okay, okay, verstehe. Mhm. Mhm. Ach so, okay, dann ja, okay, verstehe. Okay. Mhm. Ja und wie wie integrierst du dann die Pausen sinnvoll in die Gestaltung deines Arbeitsplatzes? Hast du da vielleicht fescht feste Pausenrituale oder arbeitest du da vielleicht mit 'nem Timer?
Oh. Mhm.